ああ、あ。
す、たらええ、食べ物で子供の頃の話を教えてくださいっていう、結構広いトピックなんですけど、なんか、子供の頃、すごいこれ好きだったなっていう食べ物ってありますか？
そうですね。 うんうん。 そうですね、なんかね、わだいぶ古い話なんですけどね、私 <laughs> そう、古い話。どどうだろう、ちょっと待ってくださいね、私は、今ね、よんじゅうだい半ばなんですけど、そうするとうん、そうなんですよ。で、その
ああ、そうなんですか。<laughs> はい。 あ、そうなんですね。
今の年から遡ると、う、まあ、4 35年ぐらい前って言った方がいいかな、35年くらい前。
はい。はい。
昭和昭和ですよ。昭和の頃です。そう、そう。で、その頃に、あのね、なんか、今はもうないはずですけど、あのね、なんかパパッカンとか言って、あの、米米菓子米菓子っていうのかな、なんか、お米を、あの、持ってくんですよ、自分ちから。<chuckles>
<laughs> はい。 はい。 はい。 ええ。 え、へえ。
うーん、自分ちからなあのね、公園に、そうそう、ごめんなさい、公園に、なんか、おじさんが来るんですよ。おじさんが、あの、ん、む、マシーンを、なんか、こう、あの、持ってきて、そこで、なんか屋台みたいな感じ、簡単に言う言うと。
お店にですか？ ええ。 はい。 はい。 へえ。
で、その、なんかマシーンを使って、そう、お米菓子をその場で、なんか、あの、作ってくれるんですね。
うーん。 はい。
あの、ポップコーンとかって、こう、なんか、機械に入れて、わあっと、なんか、勝手にやるじゃないですか。あの、膨らましてって。あれを、なんか、お米バージョンのやつがあって、おじさんがその機械の中にお米を入れたら、なんかすっごい爆音がするんですね、あの出来上がる時に。<chuckles> で、それをパッカーンってみんな言ってて、そのおっきな音がするから。ただ、そそれに、なんか、も、大昔なんで、なんかね、ゴミ袋みたいな、なんか、すごい、入れ物持ってって、少ないお米のやつが、すっごいでっかい、あの、り容量になるんですね。はい、膨らんで。で、それが出来たてなので、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。
うーん。 はい。 はい。 ええ。 ええ。へえ。 はい。 はい。 <chuckles> はい。 ええ。 はい。

え、うもそうだ、うんなのと、あとなんか、その、あんまり、ひなんかね、一人っ子の、過保護の、あの、同級生のお父さんがいてね、あの、とお父さんが過保護なだから、あの、なんだろう、その、娘のこと可愛がりすぎて、あの、友達たち、私たちね、その私たち、友達たちも、あの、一緒になんかこう、<giggles> アイスアイスをおごってくれるっていう、すごい、いいおじちゃんがいましたね。<chuckles> うん。
はい。 はい。<chuckles> はい。 はい。 はい。 <laughs> ええ！ え、いいですね。それ、何アイスが好きだったんですか？こ、色々あるじゃないですか。
うん。 ああ、ああ、なんかね、チョコチップとか、なんか色々食べたかな、なんか、あ、ね、そん時ね、ブルーシールって知ってます？沖縄の
ええ。 ああ、わかります、はい。
うん、あれがね、近所にあったんですよ。
あ、そうなんですね。
うんうん、で、なんか、あの、その時も、その、昔なのでね、そういうアイスクリームストアみたいなのが、なかなかったんですよ。あの、珍しくて、昔って。だから、もうなんか、そこし目掛けてなっていうのを、あの、しょっちゅう行ってましたね。<chuckles> うーん、うん。
うん。 はい。 うーん。はい。へえ。 ええ、何味がお気に入りだったんですか？
へえ、ちょっともうね、昔すぎて覚えてないんだけど、もう、ん、全部舐めましたね、とりあえずは、あの、珍しいやつ全部。<chuckles> うん。
<laughs> はい。 ええ！ 結構、あの、新しい味を、あの、食べるタイプですか？なんかいるじゃないですか、私はこれしか食べないみたいな人。
うん。 うん。 ああ、私どっちかって言ったら、あの、うん、あの、チャレンジ派チャレンジ派かな、うん。うーん、そうです。どうですか？そちらは。うん。
あ、そうなんですね。ふへえ、なんか ああ、あたしも、あの、なん、気になる味があれば、なんか、例えば、サーティーワンとか、ほんとに毎月新しいフレーバー出るじゃないですか。
うん。 うん。 ああ、出ます出ますね、うん。
なので、で、それで新しいフレーバーで、あ、自分が食べてみたいなって思うものがあれば、新しいフレーバーにも挑戦するんですけど、なかなか、なんか、このフレーバーめっちゃ好きっていうのがあると、なんか、毎回、あの、リピしちゃいますね。で、ダブルコーンで、1つだけ新しい味で、1つは自分がずっと好きな味みたいなそんな感じです。なので、なかなか、なんか全部の味を食べたことないみたいな感じですね。<sniffs>
うんうん。 うん。ああああ、あ、そうですか、あ、え、そううん。 うんうん。 リピしちゃいますよね。<chuckles> ちょっと。うん。 ああ、なるほどね。 ああ、ちょっとそのね、あの、いあの、アンパイも、1個嵩む分。<laughs> なるほどね、なるほど。うん。
<laughs> そうなんですよ。<laughs> ので、それで言うと、ブルーシールとかって、結構味の種類あるんですか？サーティーワン並みに。<sniffs>
うん。

ああ、そんなことなかったと思いますよ。ただ、うん、まあ、私の記憶だとね、昔やっぱ昔になっちゃうから、今はまあ、変わってきてるんじゃないですかね、多分。うーん、でもサーティーワンはやっぱり結構シーズンものとかも出すし、ね、うん、と思うんですけど。<chuckles> まうん。ちょっと私、食べ物にまつわる話、ちょっと1個面白いあの、っていうか、ひどい話が1個あって、ちょちょっとそれを紹介させてもらってもいいですか？
へえ。 うーん。 はい。 いや、そうですね、か はい。 はい。 ああ、もう是非、ぜぜ是非是非、はい、お願いします。
<laughs> だから、あたし、ちっちゃい頃、うちの家族でよく手巻き寿司ってやったんですよ。
はい。 ああ、はい。
知ってます？手巻き寿司ってくるくるうんうん。なんか色んな具をたくさん用意して、お母さんとお母さんがいっぱい用意してくれて、まあ、私もちょっと手伝ったりして。で、なんかこう、テーブルの上がすごい豪華に見えるじゃないですか、なんていうか、うん、色んな具があるから、で
あ、分かります。はい。 はい。 はい。 そうですね、色んな具材があって。はい。
そうそう。で、子供だから子供とかだから、やっぱ、あの、すごい楽しいじゃん、そういうあの、選んで、どん色んな味作るのとた。<laughs>
いや。分かります。私もちっちゃい頃、手巻き寿司「今日の夜ご飯、手巻き寿司だよ」って言われて、すごい喜んだ思い出があります。はい。そんな感じです。はい。あ、すいません、遮ってしまって。はい。
うんうん。 うん、「やった！」みたいな。あ、そその、ありますよね。 そう、そうそう、でね、そんとあ、とんでもないです。なんかね、そん時に、あの
うん。

ああ、なんか、あれだね、子供の頃に食べた、おスナック、さっきは、私は喋ったんだけど、続けて何かありますか？なんか、イギリスのスナックとかでもいいし。
はい。 イギリスのスナック、そうですね。なんかそれで言うと、あの
うん。 うん。
結構、あの、ちっちゃい頃、すす水泳に水泳をずっとやってたんですけど、なんか、プールに行く前に必ず、あの、お菓子を食べてて、で、お菓子ではなかったんですけど、なんか、あの、チョコが入った、あの、菓子パンがあって、ピッチってゆう菓子パンがあるんですけど、なんか、それを、あの、毎回、あの、プールに行く前に食べてたっていうので、すごい、覚えてまして
うんうんうんうん。 うん、ふん。 うーん。 うん。 ふん。 へえ。 うん。 うんうん。うん。 ああああ、いいね、はい。
ま、5年前くらいに、イギリスに、あの、旅行しに行ったんですけど、<sniffs> あの、まだ、そのパンが売ってて
はいはいはい。 ああああ、いいじゃない。で、食べました？
でで、食べた時に、味が全く変わってなくて、すごい懐かしい味がしました。<chuckles>
うん。 うんうん。 ああ、なよそれは、懐かしかったですね、それは。え、うん。うん。
はい、でもなんか子供の時は、も、それを食べ過ぎちゃってて、も、なんか、どんどんどんどん嫌いになりつつあったんですけど、それが、5年前、イギリスに帰って、それを久しぶりに食べた時に、も、感動しちゃって、あの、袋買いをしました。<chuckles>
うんうん。 ええ、ふんふん。 うん。 うんうん。 ああ。 ああ、ほんとですか、うん。今、食べても美味しいって思いました？
はい。 いや、美味しかったです。美味しかったですね、はい。
ああ、よかったじゃないですか。ふうん、そうかそうか、なんかね、あたしも水泳やってたんですよ、ちょっちっちゃい頃。うん、なんか、あるあるですね、やっぱ、プールに行く前とか行った後行った後もお腹減りますもんね。
あ、そうなんですね。 いや、そうですね、プールあの、水泳はすごい体力使うので、お腹はペコペコでした。ああ、いいですね。
うんうん。 体力使いますよね。私はね、アイスクリーム。<chuckles> ペコペコなりますよね。アイスクリームをいっつも食べてましたね。<chuckles>
はい。あの、自動販売機で売ってるやつですか？

ま、あまりに嬉しすぎて、ちょっと、あん、テンションが上がりすぎて、<chuckles> で、あの、一生懸命食べてたんですよ。そしたら、あたし、あの、その手巻き寿司、やってる時に、あの、口の中に入れすぎて、よう笑っちゃったんですよね。<chuckles> もう、わかります？そしたら、も、自分の口の中のやつが、あの全部 <chuckles> テーブルにぶちまくって、<chuckles> 子供の時。<chuckles> で、<chuckles> もう、なんで、惨状っていうか、あのの、もう、なんか、みんな全然楽しくなくなって、食べるものすごい少なくなって... <chuckles> ね、やらかかしたっていう、1回ね、そういう時がありましたね。<chuckles> ひどいよね。うん。うんうん。
<chuckles> はい。 はい。 はい。 はい。 <chuckles> <chuckles> はい。 <chuckles> え。<chuckles> へえ。ん。いやいやいや、でも いや、でも分かります。なんか、飲み物飲んでる最中とかに、ういくすごい笑っと笑わせてくれ友達がいたんですよ、幼稚園の時に。で、「ぶー」って、え、全部吹き出しちゃって、で、先生に怒られんのは私みたいな理不尽なことが、幼稚園の時何回もありました。<chuckles>
うん、ふうん。 ん、なるほどなるほど。 <chuckles> う <chuckles> <laughs> ああ、ななるほどなるほど。なんか、わあ、そうか、え。
え、笑わしてきた友達はずっと目の前でニヤニヤしてるみたいな。<chuckles>
うん、ああ、なるほどね。<chuckles> あるある、うん。
かしいですね、でも、すごいもうおさ馴染幼な馴染みなんですけど、今でも仲良くしてる友達で、ほんとに全く変わらないですね、なんか。<chuckles> 笑わせてくるあたりは全く変わらなくて、れもすごい懐かしい思い出だなって思いますね。<sniffs>
うんうん。 あ、い ああ、なるほど。 <chuckles> あの <chuckles> あはうんうん。 うーん、そうですね、なんか、やっぱ子供の頃、みんな一緒ですね、なんかやってること。<chuckles> うーん。
うーん。 <chuckles> そうですね。で、結構、斜め前の子が一番被害を被ってるみたいな状態でした。うやあ、私が飲み物を吹き出して、う <laughs>
うん。 <chuckles> 前の席だから。 うん。 うんうん。
その、ちょっと頭を傾けつたのか、その斜め前の子が一番かかっちゃうみたいな感じでした。無意識にそっちに <chuckles> っちゃったりして。うん、懐かしいですね、ほんとに。<chuckles>
うん。 うんうん。 ああ、無意識にちょっと斜めにね。 うん。<chuckles> そうかそうか。うん、懐かしいです。牛乳はちょっと牛乳はちょっときついですね。<chuckles> ね。
ああ、牛乳牛乳やばいですね。<chuckles> でも水でした、多分。<chuckles> すいません、ありがとうございました。
うーん。 はは、よかった。 ありがとうございむ